はい。
スマホ依存が生活にどんな怖い影響を与えると思いますか？
はい。 うん、そうですね、スマホ依存。私なんか自分がちょっとギルティな感じなんですけど、あのいい大人なのに結構こうスマホでこう、なんだろう。
うーん。 はい。 はい。
家族とかと一緒にいてもうん、なんかね、ずっと何か結構、スマホ気になっちゃって、つまんないことずっとちえ、なんかショートクリップとか見てたりすることがあるんで、自分の個人的な怖い影響というと
何かと見ちゃうって感じですか？ はい。 はい。 うん。 はい。
スマホをを見ているがために、じあの、家族との時間を、少なくしちゃっている可能性がある
うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。
っていうので、どうですか？
はい、私全く同じなんです。<chuckles> そうなんで、ついつい何か調べ物をしちゃったり、あの、ま、ね、ラップトップも使うんですけど、こう、ついついやっぱりスマホを手に取って、あの何か通知が来てると、「あ、こんなニュースあるんだ」って開いてみたり、で、そこから、あのね、違うアプリに飛んだり。
え、そうですか？ うん。 うん。 うん。 そうですよね、あのラップトップとかとちぐそうそう、なんかやっぱお手軽じゃないですか、スマホって。
ううん。 そうなんですよね。
うーん、だから
あの、幼い頃って、あの例えば、ゲームが好きだったとか、ビデオビデオゲームとか、なんかそういうのはあんまりされなかったですか？
うん。 うん。 うん。